いや、あのま、すごいベタですけど、マフラーは1回候補には入れてました。
うんうんうん。
でも、ま、ちょっとベタすぎるし、どうしようとかってちょっとなんかなんか、うーん、ふんわりとした候補って感じでしたね。でも今のベルトって話聞いて、結構、ああ、ありかもと少し思いました。
<laughs> う。あ。 ああ、なるほど。 はい。 あ、ほんとですか。うんうん。
なんかベルトってまあ女性も使う時はあるけど、多分男性よりは使わないんですよ。うーん、ななので、選択肢としてこれまで浮かんでこなくて。はい。で、確かに彼ってそのベルト持ってはいるけど、あんまりバリエーションなかったなと今そういえばと思って。あ、ちょっと、あ、ありかもって思いましたね。
そうですね、確かに、うん。 あ、ほんとですか。 うん。 あ、ほんとですか。まあ、ベルトとかもそうですし、まあ、それで言うとやっぱ帽子、キャップ系とか、あとは靴下、靴、あとはネックレスとか。まあ、そういったものもやっぱりその、なんかそういう小っちゃいものって色が取りやすいんですよ、とにかく。あの、お同系色の服の色を着やすいので、ええ、だからそのそれが1個あるだけで、結構あのファッションの幅が広がるっていうのが、すごくあるので、まあ、今ある服をこうこう、これ以上増やさないようにしてるっていうのであれば、そういった、なんかその今ある服の中でももっと
うんうん。うーん。 うーん。 うんうんうん。 うんうん。
こう組み合わせを増やすような、何かアイテムとかもすごくあの喜んでいただけるでしょうし、こう話聞いてて思ったんですけど、なんかその、ラックというか、ちょっと可愛い自分では買わないような収納ラックとかも結構喜んで
うん。うんうんうん。
もらえそうだなってすごく思って。なんか、その、なんていうんですかね、プレゼントで、こう、ま、今現在悩んでること、服が好きだけど、服入れるところ、あの、服ちょっとかえおかないようにしてるっていうことは、結構、あの、服が、家をパンパンにこう圧迫していると思うので、なんかその辺、で、ちょっと、いんあの、室内の雰囲気を保ちつつ、かつこう収納しやすくなるようなラックだったりとか、なんかこう収納もの <chuckles> あ、収納ものっていうんですかね、ちょっとわかんないですけど、そういったものとかも結構いいうん、はいはいはいはい。そういったものとかも喜んでもらえそうだなあってこう、お話聞いてましたね。
ああ。 うんうん。 うんうん。 うんうんうん。 ああ、まあ収納グッズ。<chuckles> うんうん。 そうですね。確かに彼もなんか整理整頓がすま、下手ではないけど、すごいうまいうまいわけじゃないから、確かになんかそういう服とかちょっと小物類がなんか散らかってるなとは思ってたので、なんかそういうラックとか、ちょっといいラック。なんか、ね、自分では買わないような、あ、アイリスオーヤマとかそういうのじゃなくて、イオンで買えるやつじゃなくて、なんかちょっとおしゃれなやつは、買ってみるのもありですね。
はい。 あ、そうなんですね。うん。 うーん。 はい、はいはいはい。 うん。